อ๋อ เริ่มแล้วค่ะ เพราะว่าพอ พอ 2 ขวบเราก็ บ้านเราอะเริ่มเตรียมแล้ว เพราะว่าเดี๋ยวปีหน้าเขาต้องเข้าโรงเรียนแบบเต็มรูปแบบ ใช่ไหมคะ? เราก็จะพาไปเล่นกับแบบวัยเดียวกัน หรือแบบสนามเด็กเล่น อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็จะเจอเหตุการณ์ที่ เจอเด็กเนาะ เด็กเจอเด็ก ก็ต้องแย่งของกันน่ะ เอ่อ ก็ต้องมีแบบ
อืม ค่ะ <laughs> เอ่อ ฉันก็จะเล่น เธอก็จะเล่นเนาะ
ใช่ ใช่ ใช่ค่ะ หรือ หรือแม้กระทั่งแบบเหตุการณ์ล่าสุด ก็คือ พาไปเล่นกับลูกเพื่อน แล้วด้วยความที่วัยไล่กันอะค่ะ เขาก็จะมาหยิบจากมือเลย ใช่ อ่า แล้ว แล้วลูกเราก็แบบ เหมือนนิ่งไปก่อนพักหนึ่งแล้วก็ แล้วก็งง อะไรอย่างเงี้ย แต่ที่บ้านน่ะจะสอน ใช่ค่ะ ที่บ้านจะสอน แล้วเหมือน เหมือนเขากำลังประมวล ประมวลผลในสมองอะค่ะ เรา เราเคยสอนแล้วว่า ถ้าของเรา ถ้าเรายังไม่พร้อมอะ เราค่อยบอกเขาว่าไม่ได้ นี่ของหนู ขอคืน ใช่ค่ะ เรา เราจะใช้วิธีนี้กับเพื่อน กับแบบเวลา
ค่ะ อ่า ชอบอะไรเหมือน ๆ กัน โอ้! ว่าเกิดอะไรขึ้นแบบ อา อ๋อ เออ เออ หรือน้องอาจจะชินที่ว่า ปกติบ้านเราก็จะขอก่อน อะไรอย่างงี้ไหมคะ? แบบว่าขอเล่นหน่อยนะ อะไรงี้
ใช่ ใช่ ใช่ค่ะ ใช่ ใช่ เขาก็งง เขาก็ด้วยความ พูดแบบ อย่างที่บอกพูดภาษาอังกฤษเขาก็จะบอก "no no นี่ของหนู ของหนู no no ไม่แย่ง" เขาจะพูดอย่างงี้ ไม่ให้ ไม่แย่ง แล้วก็เลยเรา ใช่ เราก็สังเกตุการณ์ ใช่ค่ะ เราก็สังเกตุการณ์ แต่ฝั่งนั้นก็ไม่ยอมไง ก็เลยแบบว่าเข้าไปแล้ว เรา เราก็คุยกับลูกเราอะค่ะว่า หนูโอเคไหม? ถ้าเพื่อนจะอยากเล่น เขาก็มองหน้าแล้วก็ ถามภาษาอังกฤษอีกว่า "sharing ได้ไหม?" อะไรอย่างเงี้ย เขาก็บอกว่า "ได้" เขาก็อะโอเค แล้วก็เลย เรา แล้วเขาก็ไปสอนเพื่อนด้วยนะว่า "say thank you" <laughs> เพื่อนก็งงอะไร ช ใช่ค่ะ เพื่อนก็งง เพราะว่าบ้านนั้นเขาไม่พูดภาษาอังกฤษกันไงคะ เขาก็งงอะไร say thank you ก็เลยบอกว่า "ขอบคุณอะลูก" แบบว่าแบบเพื่อนให้บอกขอบคุณเขาก็ "จ้ะ" พอจ้ะ คือเด็กเจอเด็กเขาก็จะรู้สึกโอเค อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม ใช่ ใช่ ใช่ค่ะ อันนี้แบบเป็นเรื่องสำคัญนะ เรื่องการสื่อสาร เรื่องการแสดงความรักในครอบครัวอะค่ะ เพราะ ค่ะ
อืม อา ก็เลยยัง ไม่มีกรณีบานปลาย อ๋อ โอ้ อืม อา น่ารักอยู่นะ <laughs> อยู่ในวัยนั้นพอดี <laughs> อ๋อ อา เขาก็พูดกันได้เนาะ แบบมีการสื่อสารเป็นของเขาเอง อืม แล้วอย่างงี้ สงสัยนิดหนึ่ง ถ้าเกิดว่า ตอนแรกที่คุณแฟนน่ะ ยัง ยังไม่ชินอะ ตอนแรก ๆ ที่คบกัน อย่างเงี้ย ต้องมีการปรับ ต้องมีการพูดคุยกันเรื่องตรงนี้ไหมคะ? ว่า เราอะชอบให้ เขาเรียกอะไร แสดงออกนะ อะไรอย่างเงี้ย
ค่ะ อา ค่ะ ค่ะ อา

ใช่ ใช่ค่ะ เด็กเขาซึมซับค่ะ อย่างที่บอกแหละค่ะว่าการแสดงความรักมันสำคัญมากจริง ๆ ค่ะ ถ้าเรารับได้ไม่เต็มหรือเราไม่ได้สอนน่ะ เราจะไม่มีทางมอบสิ่งดี ๆ แบบเนี้ยให้คนอื่นได้เลย
อ๋อ เคค่ะ แล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ชินล่ะคะ แบบมีวิธีแนะนำง่าย ๆ ไหมแบบเริ่มต้นง่าย ๆ อะค่ะ ว่าแบบทำแบบไหนก่อนดี? อะไรอย่างเงี้ย
ค่ะ เอาจริง ๆ ก็เริ่มจากการแบบส่งข้อความก่อนก็ได้นะ ถ้าเขินในการพูด ถูก ถูกไหม แล้วก็ แล้วก็แบบ อาจจะแบบว่า อาจจะแบบถ้ารู้สึกว่าคนในครอบครัวอะไม่โอเค ก็นั่งข้าง ๆ หรืออาจจะแค่ตบมือ ตบไหล่เบา ๆ จับมือ อย่างเงี้ย เชื่อว่าทุกคนในครอบครัว ใช่ค่ะ ใช่ ล ค่อย ๆ เริ่มแล้วค่อยแบบว่า แล้วค่อยเพิ่มขึ้นไปทีละนิดค่ะในจุดที่แต่ละคนโอเค
อืม เออ จริงค่ะ อา ยังไม่ต้อง ม มากมายเนาะ ค่อย ๆ เริ่ม อ๋อ โอ้โฮ วันนี้ได้เห็นวิธีการแสดงความรักที่มากมาย แล้วก็ดูน่ารักมากเลยนะคะ บ้านนี้เป็นกำลังใจให้น้อง ๆ หนู ๆ <chuckles> ขอบคุณนะคะวันนี้ที่มาแชร์ให้ฟัง
ค่ะ อา โอ้ย ขอบคุณมากค่ะ <chuckles> วันนี้ ค่ะ วันนี้ดีใจมากเลยค่ะที่ได้แชร์เรื่องราวของ อ่า ใน ในบ้านเราเนาะ เผื่อแบบว่าจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นบ้าง เพราะว่าสิ่งที่ ที่บอกคือมัน มัน มันเห็นกับตัวเล็กได้ชัด เพราะฉะนั้นเรื่องเนี้ยเราก็ยังมองว่ามันสำคัญ ใช่ค่ะ ดีใจมากเลยค่ะที่คุย สวัสดี ค่ะ
<chuckles> มันเห็นผลจริง ๆ โอเคค่ะ ค่ะ สวัสดีนะคะ

มี แต่ว่าด้วยความที่ระยะเวลามัน มัน มัน เขาเรียกว่าอะไร เขา เขาโตมาแบบนาน ๆ เนาะ ใช่ แต่ว่าถามว่าก็มี มีเยอะขึ้นโดยเฉพาะเห็นชัดว่า พอมีตัวเล็กอะค่ะ มัน มันทำให้ชัดมาก ๆ เพราะว่าอย่างเรา เราก็จะแบบชอบแบบว่าเวลาคุณยายให้อะไรมาก็ "ขอบคุณค่ะ" เข้าไปกอด อะไรอย่างเงี้ยค่ะ หรือว่าแบบหอมแก้มคุณยายก่อนกลับ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม พอ ใช่ค่ะ พอสอน พอสอน ใช่ไหมคะ กลายเป็นว่าทุกวันเนี้ย พอ 2 ขวบเขาเริ่มสื่อสารได้เยอะขึ้น เขาก็จะสั่งแล้วค่ะ เป็นวัยของสั่งว่า "ปะป๊าหอม ๆ ย่า ๆ" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เออ ใช่ ใช่ ใช่ค่ะ หรือแบบว่าปะป๊า แบบที่บ้านจะ อ่า ฝึกพูดภาษาอังกฤษด้วยอะค่ะ ก็จะใช้คำแบบว่า เขาก็จะพูดว่า "ปะป๊า say thank you so much" อะไรอย่างเงี้ย กับย่า อะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือ คือแบบว่า
เป็นแบบนี้มานานแล้ว อืม ค่ะ อ๋อ อา อ้อน ๆ อืม น่ารักมาก นะคะบ้านนี้ ค่ะ ทำตาม อ๋อ อ๋อ เริ่มออกคำสั่งให้ป๊าทำตาม อา อ๋อ <chuckles> แกเป็นคนสอนป๊าแทน นะเนี่ย
ใช่ ๆ ก็คือมัน มันเห็นผลมากจริง ๆ ค่ะ แล้วเขา กลายเป็นว่า เขากลายเป็นเด็กที่ อันนี้แบบตอนแรกไม่รู้คิดไปเองไหม? แต่พอเจอคนเยอะ ๆ ขึ้นน่ะค่ะ การที่โตมาด้วย ด้วยความรักแบบเนี้ยอะค่ะ มันกลายเป็นว่าเขาอะเติมจนเต็ม แล้วเขาล้นพอที่จะแบบอยากไปส่งความรักให้คนอื่น ใช่ค่ะ อย่างแบบว่า เวลาไปเจอคนแปลกหน้าเขา เขาจะไม่ใกล้นะคะ แต่ว่าถ้าเข้ามาเขาก็จะโบกมือทักทาย แล้วก็แบบเขาเป็น พูดภาษาอังกฤษอะค่ะแบบ "Thank you so much." ใช่ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ ๆ ค่ะ เขาก็จะเป็นแบบว่า ฟีลเขาก็จะเป็นแบบดูเป็นเด็กอ่อนโยนน่ะค่ะ
อืม แสดงความรักให้คนอื่น อืม อะ สวัสดีค่ะ โอ๊ย น่ารักมากเลย <chuckles> เด็ก friendly เนาะ

เราว่าน่ะ ของเราไม่ปรับเลย เพราะว่าลึก ๆ อะ ลึก ๆ อะเขาก็ต้องการสิ่งนี้ค่ะ แต่แค่ ใช่ ใช่ ก็คือกับ กับช่วงแบบว่าอยู่กัน 2 คน ก็มุ้งมิ้ง ๆ งุ้งงิ้ง อะไรกันอย่างเงี้ย แต่พอแบบว่าพอเป็นในโหมดที่เขาอยู่กับพ่อแม่เขาเนี่ย เหมือนเขา เขามีช่องว่าง
โอ้ อ๋อ ก็คือเขาปรับเอง ไม่ต้องมาพูดกัน อืม ค่ะ เพราะว่าเขาอาจจะยังไม่ชิน
แต่เขาอะลึก ๆ อะ อา ลึก ๆ เรารู้แล้วแหละว่าเขาต้องการสิ่งนี้ ไม่งั้นน่ะถ้าเขาชินไปเลย เขาคงไม่มาทำอะไรอย่างงี้กับเรา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็จะดูก่อนว่าแบบเขาเป็นยังไง อะไรอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นตัวเราเองด้วยความเป็นผู้หญิง เราก็เลยมีวิธีการที่คุยกับคุณตา เอ๊ย คุณปู่คุณย่าอะค่ะ ก็จะมีวิธีที่อ่อนโยนเข้าไป แล้วก็ แล้วก็บอกว่า เราอะชอบบอกว่า "เนี่ยวันเกิด หอมแก้มแม่บ้างสิ" อะไรอย่างเงี้ย เราจะเป็นสายเชียร์ <laughs> ทำ ตอนแรกก็เขิน ๆ นะ ใช่ แล้วก็แบบ เออ เรา เราก็จะพยายามพูด พูดให้เขาแบบว่ารู้สึกว่า มันเป็นเรื่อง เป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวัน ใช่ค่ะ หลัง ๆ มาก็แทบไม่ต้องบอกแล้วนะคะ พวก ถ้าวันเกิดหรือ อะไรอย่างเงี้ย เขาก็จะเข้าไปกอด เข้าไปหอม อะไรอย่างเงี้ย ใช่ อา ใช่ค่ะ เรา เราก็รู้สึกว่า เออ มัน มันก็ทำให้ครอบครัวเขาดูแบบมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น และยิ่งมีตัวเล็กเนี่ยยิ่งบวกเข้าไปอีก <laughs> ตัวเชียร์พ่อ ใช่ค่ะ เราก็เชียร์พ่อเลยแบบปะป๊าทำอันนี้ ๆ กลายเป็นอย่างที่บอกอะค่ะว่าลูกสอนพ่อ <chuckles>
อืม อ๋อ ก็แบบ <laughs> แล้วทำไหมคะ? เออ ก็น่ารักนะ ปกติ อืม อืม คุณแม่ก็ชื่นใจเลยทีนี้ ใกล้ชิดกัน มากขึ้นเนาะ <laughs> ก็อ้อนเก่งเลยคนนี้ <chuckles> เพราะว่าเขาเห็นคุณแม่ทำมาก่อนอะเนาะ